Du, guck mal, ich habe da so 'n <tsk> ich habe da 'n Problem, was mir in letzter Zeit wirklich, ähm, stark auf die Nerven geht und, ähm, das ist folgendes: Dass ich abends oftmals auf der Couch, äh, sitze. Entweder ich gucke 'n Film, Netflix oder eben auch, äh, klassisch Fußball und, ähm, da kriege ich dann immer diesen diesen Heißhunger, obwohl ich schon gegessen habe, immer noch mal auf auf auf was Süßes und, ähm, das das setzt natürlich an und, äh, das das ist frustrierend und das das regt mich dann selber auch auf und ich wollte einfach mal fragen: Hast du da vielleicht Tipps und Tricks, wie ich das irgendwie abstellen kann oder zumindest erst mal irgendwie reduzieren kann?
Oh, okay. <chuckles> Mhm. <laughs> Ah, okay. Mhm. <chuckles> Mhm. Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, da bist du nicht der Einzige. Ich ich glaube, so geht es den meisten Menschen, sei es aus Frust oder einfach aus Langeweile. Also das da hat, glaube ich, sich jeder schon mal erwischt dabei. Deswegen sehr verständlich, dass du damit Probleme hast. Ähm, ich würde einfach gerne noch mal nachfragen, ist dir schon mal aufgefallen, dass das zu bestimmten Zeitpunkten passiert oder ist das eher zufällig?
Okay, ist schon mal gut zu wissen. Mhm. Äh, ne, es ist tatsächlich abends. Ähm, es ist meistens abends, genau auf auf der Couch und, ähm, nachdem man auch s gegessen hat. Also, man hat schon gegessen und es ist wie dieses na ja, dieses, äh, die Nachtisch-Routine sozusagen.
Okay. Aha, mhm. Ja. <snorts> Ja, okay. Also, es ist aber nur auf der Couch? Also, jetzt quasi, es ist jetzt nicht so, dass du unbedingt wirklich was naschen willst, aber du bist halt auf der Couch und jetzt hast du die Chance und du machst grad nix anderes und dann passiert das?
Ja, genau. Also, ja, ich glaube, ja, das das es kann auch eben gut sein, dass man hat diese Frontalbeschallung und, äh, will dann irgendwie noch noch was anderes, so 'ne weitere Stimulierung haben. Ja, und die dann eben durch durch durch den Magen, ne, glaube ich.
Mhm. Mhm. Ja, verstehe ich. Und wenn du das isst, fühlst du dich dann schon so: „Och, jetzt schon wieder?“ Oder ist das eher danach, dass das einsetzt? Oder wie genau stört dich das?
Ähm, ja, die Form, die ich mich die wie's mich stört, ist, dass, dadurch, dass ich grade am Fernsehen gucken bin, also, ich ich während ich bin ja am Fernsehen gucken währenddessen, nehme ich das gar nicht so wahr. Das heißt, ich ich genieße es auch eigentlich gar nicht so richtig, weil meine Aufmerksamkeit widme ich dem dem Fernseher. Ähm, aber auf der an also, aber dann später habe ich halt trotzdem die extra Kalorien zu mir genommen, kriege den kriege trotzdem das, das extra Sp Speckchen a an der Hüfte, ähm, für etwas, was ich vielleicht dann gar nicht bewusst genossen habe. Also, es ist, wie sozusagen, es lohnt sich gar nicht.
Mhm, ja. Aha, ah. Ist interessant. Hm. Okay. <snorts> <giggles> Okay. Ja. Ne, das das ist super frustrierend, wenn man das in dem Moment gar nicht aktiv mitbekommt, aber dann trotzdem diese, ich sage jetzt mal, schlechten Resultate sieht. Also, das ist sehr verständlich, dass dich das stört. Mhm. Hast du schon mal probiert, ähm, damit aufzuhören oder vielleicht, äh, Strategien, wie du das 'n bisschen eingrenzen kannst, hast du da schon mal irgendwas probiert in der Richtung?
Ja, genau. Also, tatsächlich habe ich ja, ich habe es mal probiert, tatsächlich einfach so radikal aufzuhören, also, von einen auf den anderen Tag das einfach zu unterlassen. Aber
Mhm. Okay.
ja, es ist schon fast wie so 'ne wie so 'n wie so 'n Entzug von von 'ner Droge. Ähm, es es macht den Abend dann gar nicht mehr genießbar und auch das das Fernsehen schauen oder das Fußballschauen macht's einfach gar nicht mehr genießbar, weil im Kopf ist einfach nur noch dieses ähm, ja, dies dies diese Vorstellung von jetzt was was naschen oder Süßigkeiten essen.
<chuckles> O Mann, mhm. Mhm. Oh, okay, das ist ja super schade. Das hm, okay.
Ja.
Also, d du weißt schon, dass du's gar nicht willst, aber es passiert trotzdem und es es ruiniert dir auch wirklich, sage jetzt mal, die Stimmung an diesem Tag.
<snorts> A absolut, absolut. Vor allem, wenn man dann vielleicht über 'n Tag auch, ähm, sehr diszipliniert sich ernährt hat, dass man gesagt hat: „Okay, ähm, ich habe vielleicht auch 'n bisschen vorgekocht für den Tag. Ich habe was mit zur Arbeit genommen, damit ich eben auch genau das esse oder damit ich weiß, das, was ich esse, was auch da drin ist.“ Ähm, und hat vielleicht 'ne bisschen striktere Diät. Ja, und dann am Abend wird alles über Bord geworfen.
Okay. Mhm, ja. <chuckles> Okay. Und, ähm, du hast jetzt schon angesprochen, dass dich das auch, äh, am Gewicht 'n bisschen stört. Wie ist das dann, wenn du jetzt jetzt beispielsweise mal 'ne Tüte Gummibärchen holst? Isst du das dann an einem Abend auf oder wie wie ist das da? Also, hast du gest schlägt dann irgendwann diese Selbstkontrolle ein oder wie läuft das ab?
Ja. Ne, das das das rasselt sozusagen komplett durch. Also wird eine Tüte geöffnet, ähm, wird auch erst aufgehört, wenn halt nichts mehr rausgenommen werden kann. <snorts>
Oh. Oh, okay. <chuckles> Okay, ja, das Ich glaube, da bist du auch nicht der Einzige, ähm, aber ist natürlich super frustrierend, gerade wenn man dann am ganzen Tag davor schon sich vorgekocht hat und auch bemüht hat, gesund zu ernähren, dann ist das natürlich super schade.
Ja. Genau. Ja. Wüsstest du vielleicht weil ich hatte ja jetzt schon probiert, ähm, das komplett wegzulassen und das hat eben nicht funktioniert. Ähm, f vielleicht wäre dann Alternativen
Mhm. Okay, wenn ich dich
zu Süßigkeiten. Hättest hättest du da so pauschal welche?
Äh Also, es gibt natürlich, ähm, gesunde Snacks und wenn ich dich's jetzt richtig gehört habe, geht's ist das bei dir auch eher so dieses Verlangen, diese, s äh, Stimulierung, dass du einfach noch was zu tun hast. Das heißt, am einfachsten wäre es natürlich, wenn du dir
Mhm.
vielleicht 'n paar Karotten oder 'nen geschälten Äpfel äh, hm, gesch geschälte Äpfel bereitstellst, um quasi dass du was snacken kannst, aber was halt, dir keine extra Kalorien quasi auf die Rippen bringt.
Ja. Ja.
Also, das wäre ein Punkt. Ähm, und was natürlich auch 'ne gute Option ist, dass du einfach keine Süßigkeiten einkaufen gehst. Oder wie wie läuft das bei dir ab?
Okay. Ja. Ähm ja, da wird's es es hängt von Einkauf zu Einkauf, ähm, ab. Manchmal bin ich so diszipliniert und kaufe wirklich gar nichts, aber meistens wird dann doch da zu den Süßigkeiten gegriffen, wenn sie eben im Angebot sind, ne? Weil dann <tsk> denkt man auch, jetzt kann man hier 'n bisschen sparen und bisschen was zu Hause haben, ist ja auch gut so für für für wenn mal Gäste da sind. Man möchte auch was anbieten.
Okay. Aha, mhm. Klar, okay, verständlich.
Nur muss ich auch ehrlich sa ehrlicherweise gestehen, landen die öfter bei mir im Mund als bei den Gästen im Mund. <snorts>
<chuckles> Okay, okay ah, ich verstehe den Gedankengang dahinter. Okay. Also, aber jetzt hast du gesagt, es gab schon Tage, wo du wirklich nix gekauft hattest. Gab's dann auch schon Tage, wo du dann abends zu Hause warst und gar nicht die Chance hattest, weil eben nix zu Hause war? Oder war trotzdem schon mal immer was da?
Ähm, die gab es.
Okay.
Es gab auch schon den Tag, das mag ich gar nicht sagen, aber, ähm, da gab es nichts. Ich wollte aber unbedingt was und habe dann d äh, den Nachbarn gefragt, ob er nicht noch was hätte.
<chuckles> Oh, okay. <chuckles>
Ähm, also, da wurden wirklich, äh, viele Hebel in Gang gesetzt, damit, ähm, das dann doch noch irgendwie vollbracht werden konnte.
Mhm. Also, das, das du hast dann schon 'n starkes Gefühl danach. Das
<snorts> Ja, der Wille ist ansch ist sehr, sehr stark.
Okay, das ist das ist natürlich sehr schwierig. Ähm, dann würde ich wirklich auf Option 1 zurückkommen und sagen: „Du musst schauen, dass du auch immer“
Ja.
gesunde Sachen, Obst, Gemüse bereit hast und diese vielleicht auch vorbereiten, weil, ich sage mal, es ist schwerer, sich 'nen Apfel erst mal zu schälen oder vielleicht 'ne Karotte zu schälen und in kleine Stücken zu schneiden, als einfach 'ne Chipstüte aufzureißen.
Mhm. Genau. <snorts> Absolut.
Und ich denke mal am Abend, wenn du dann grade Fernsehen schaust, dann hast du einfach keine Lust, jetzt noch mal dich hinzustellen und irgendwas vorzubereiten. Ähm, deswegen, w wie klingt das denn für dich, wenn du dir im Laufe des Tages 'nen gesunden Snack vorbereitest für abends?
Ja. Ähm, das klingt gut und das würde sich auch gut vereinbaren damit äh, mit dem Vorkochen, was ich manchmal mache für den Tag, wo ich halt schon versuche, über den Tag Disziplin reinzubringen, dass ich einfach, wenn ich schon am Kochen bin, dann könnte ich a eigentlich auch, ähm, das eine oder andere Gemüse oder Obst schon mal fertig schnibbeln und, äh, wie du halt meintest, dann vielleicht schon mal bereit in die in den Kühlschrank legen, damit eben abends ich eben auch 'n schnellen Griff habe zu gesunden Snacks. Das ist eigentlich 'ne das 'ne ja, das ist 'ne sehr gute Idee.
Mhm, ja klar. Okay. Genau. Genau, dann dann ist es leichter, einfach mal zum Kühlschrank zu gehen, etwas rauszunehmen und zu essen, anstatt dann noch vorzubereiten. Okay. Und, ähm, aber die Option, einfach wirklich strikt zu sagen: „Jetzt gar nichts mehr.“ Könntest du dich damit irgendwie anfreunden oder glaubst du, das ist für dich grade unrealistisch?
Ja. Ich glaube, das fällt ist mir jetzt auch grade währenddessen eingefallen, es wäre gut möglich, dass ich wie so eine Übergangsphase bräuchte. Sprich, <smacks lips> vielleich also, nicht sofort auf auf gesunde Snacks umsteigen, sondern vielleicht so fifty-fifty machen. Also, dass ich sage, ähm, jetzt hier so 'n bisschen Haribo und dann ab Hälfte der Tüte oder so dann den Apfel.
Aha. Mhm. Ah, okay. Dann aber auch was Gutes. Okay, ich
Vielleicht wäre das ich k ich kann mir vorstellen, dass das dass das 'n guter 1. Schritt wäre.
Ich glaube, du hast da grade schon 'nen sehr springenden Punkt angesprochen, und zwar einfach, dass du vielleicht gar nicht was Gesundes danach noch essen musst, aber dass du einfach mal schon vorher, bevor die Tüte leer ist, sagst: „Stopp, jetzt nicht mehr.“ Einfach so 'n bisschen diese Selbstkontrolle und dieser Wille, dass du hast: „Okay, ich heute mal nur 'ne halbe Tüte“, und dann wird das auch durchgezogen.
Ja. Ja, das stimmt. Ja.
Ich glaube, das gibt dir super viel Macht einfach.
Ja, das st ja, abs ja, das das vorher das mir das vorher mal wirklich selber zu sagen, das ähm, das wäre wirklich ein 'n guter 1. Schritt.
Genau. So kleine Ziele setzen, zu sagen: „Okay, heute esse ich nur vielleicht 5 Chips,“ und dann am nächsten Tag kannst du ja auch wieder 'n bisschen mehr essen, aber einfach, dass du dich langsam an weniger gewöhnst, und dann kannst du auch irgendwann anfangen, das eben durch so Obst und Gemüse zu ersetzen.
Ja. Ich glaube, das könnte auch wie so 'ne Aufwärtsspirale ergeben, dass ich dann auch sehe oder zumindest nicht dann, ja, so deprimiert und frustriert ins Bett gehe, weil ich dann schon wieder halt- was ich schon sagte- meine Disziplin vom ganzen Tag abends dann wieder komplett über Bord geworfen habe.
Ja, klar. Mhm.
Das das könnte dann das könnte mir dann Motivation geben, so 'n Ruck geben, dass ich dann abends dann vielleicht dann doch nicht mal die Chipstüte öffne, sondern zu dem vorgeschnittenen Apfel gehe. Ja, das doch ja.
Ja. Genau. Äh. Da gäb's auch noch die Option, dass du abends einfach dann noch mal was mit deinen Freunden unternimmst, dass du gar nicht erst auf der Couch landest quasi und dann in dieses gewohnte Umfeld kommst.
Ja, das das ist wirklich das auch 'n sehr guter Punkt. Das kann natürlich auch sein, dass es dieses, ja dieses gewohnte Umfeld ist, was mich dann so zu wie so 'n Automatismus, dass der der gewohnte Griff schon gleich Chipstüte, hinsetzen, Fernseher an und dann frontal ja. Das stimmt. Das waren auf jeden Fall super Tipps. Die werde ich auf jeden Fall versuchen, gleich heute Abend, äh, umzusetzen.
Okay. Mhm. <chuckles> Ja. Genau. Ja. Das das freut mich zu hören, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei, auch deine Extra-Kilos wieder loszuwerden.
Danke. Das das werde ich, glaube ich, jetzt.
<chuckles> Okay, super.